Hmm, menarik. Jadi menurutku ya Kak, perbedaan dari apa ya, streaming dengan TV tradisional tuh adalah fleksibilitasnya ya, paling utama itu adalah itu. Karena kan kalau streaming itu biasanya kita bisa pilih apa yang pengen kita tonton ya, istilahnya on demand gitulah. Kita pengen nonton sesuatu atau kita pengen spesifik, nonton hal apa yang pengen kita tonton dan di mana pun dengan device apapun untuk saat ini, di era-era ini kan sangat-sangat mudah dan juga
Oke. Posibilitas. Iya.
apa ya Kak, terjangkau gitu Kak dibanding dengan harus, eee, misalnya membeli balik ke zaman dulu untuk membeli TV dengan butuh listrik juga, dan juga masih butuh untuk, apa namanya, misal kita tuh pengen nonton siaran yang anggaplah dari luar negeri ya Kak atau mungkin bukan yang lokal mau dari mancanegara, itu kan kita butuh yang namanya parabola dan itu juga langganan lagi, yang di mana itu uang lagi, mhm, sedangkan kalau yang sekarang kan bener-bener dengan adanya streaming ini sangat membantu kita untuk memperluas cakupan dan juga
Iya. TV. Iya. Iya, makin mahal ya. Heeh.
apa ya, hal dan preferensi baru yang kita pengen tonton ataupun pengen kita tuju, gitu Kak.
Heeh, berarti kalau Mas secara pribadi lebih condong ke ini ya, eee, streaming ya, lebih sukanya?
Ah hah. Iya, bener banget sih karena apa ya, seringkali aku juga ngabisin waktunya untuk streaming ya Kak dibanding dengan nonton TV, karena kan menurutku untuk saat ini TV-TV nasional, bukannya jelek ya, programnya tuh bukan jelek atau gimana cuma seringkali nggak relevan Kak, soalnya kan paling memang mungkin target audiens-nya tuh masih memang generasi yang di atas, di atasku ya kebetulan. Jadi kayak lebih ke <laughs> iya, lebih ke sinetron terus kayak berita dan apa ya, ya mungkin acara-acara yang memang masih cocok gitu dirasa untuk, eee, mereka-mereka yang mungkin usianya sudah di atasku gitu. Sedangkan kalau aku sendiri ngerasa preferensi dari nonton televisi ini terutama televisi tradisional itu kayak, <tsk> ah, apa banget sih gitu kadang kayak, enggak enggak enggak bikin mood naik gitu loh Kak, yang ada malah bikin, "Yah ini lagi." gitu. Dulu ada sih stasiun TV yang juga cukup terkenal ya di eranya, yang emang isinya tuh anak muda banget dan gue banget, NET TV sih waktu itu.
Mhm. Iya. Iya, generasi lama. <laughs> Iya. Mhm. Iya. Heeh. Apa tuh? Oh, NET TV, iya, ya ya.
Mhm, sayangnya udah hilang sekarang, <chuckles> iya.
Udah hilang nggak ada ya sekarang, heeh, tapi dan sekarang Mas kalau nonton TV itu paling buat berita aja ya?